J'ai une problématique dont je voudrais te faire part, heu, concernant, hem, mon, heu ma relation avec ma famille. Alors, heu, quand je te parle de ma famille, il s'agit vraiment de ma famille nucléaire, hein -mes parents, mes frères et sœurs et cetera. Hem, qui m'ont toujours, heu, mise, heu, dans une situation, on va dire, de, heu, de sauveuse. Heu et heu et aujourd'hui, hem, je me rends compte quand même que, heu, ce rôle, heu, bah, que j'ai pris de fait, heu, ne me convient pas forcément, heu, que enfin, ne ne me convient pas, tout simplement. Heu et heu et au contraire, en fait, aujourd'hui j'aimerais, heu, peut-être inverser, heu heu, nos rapports et qu'à leur tour, heu, ben, voilà, ils ils ils tiennent compte aussi de mes sentiments, de mes besoins et heu heu et et et ils le font pas de manière naturelle. Donc voilà, j'aimerais ouvrir, heu, les la la la discussion mais je ne sais pas forcément, heu, comment, heu ouais, voilà, exactement, ouais.
OK. Comment t'y prendre, quoi. OK! Bon, bah, écoute déjà, heu, merci de de te confier à moi parce que c'est vrai que c'est pas forcément, heu, quelque chose de facile et je comprends que que tu te sentes un petit peu, heu, bah dépassée par tout ça. Hem, ce qui serait assez intéressant, déjà de savoir, heu donc tu disais, heu, effectivement ça concerne, heu, ta famille vraiment, heu, très proche, quoi. Hem, est-ce que tu es l'aînée dans la famille ou est-ce que, heu, tu es à une place, entre guillemets, heu, «lambda»?
Mmh mmh. Et ben, en fait, non, je ne suis pas l'aînée mais je me considère comme l'aînée, en fait. J'ai un grand frère, heu bon après, j'ai un grand-frère, on a 1 an d'écart. Hem, i i il est quand même plus grand mais, heu, mai mais c'est vrai que dans les faits, j'ai toujours été plus mature que lui bon après, heu, hem voilà, c'est ça, c'est mais, heu heu, c'est vrai au collège, il y a un moment, à l'âge adulte, non, c'est vrai qu'il aurait peut-être pu reprendre sa place de, heu, d'aîné, mais, hem, il l'a pas forcément fait de manière naturelle et et quelque part, je défendais aussi ce statut, heu, maintenant que tu en parles donc, heu heu, voilà. Je je suis, heu, l'aînée, heu, pas de fait mais, heu enfin voilà, c'est, heu exactement. Ouais, c'est ça.
OK. OK. Oui. Mais il est quand même plus grand, quoi. Souvent les filles oui, c'est sûr. Ok. Par intermittence, un petit peu, en quelque sorte. Mais et justement ce qui est intéressant donc tu tu parles de de ce rôle de sauveuse qu'on t'a un peu, heu, attribué, mais justement, d'où est-ce que c'est parti tout ça? Est-ce que tu pourrais m'en dire un petit peu plus?
Hem, alors m m ma ma mère a a a peut-être, heu, tendance, heu, assez facilement, on va dire à à à réclamer, heu, de l'aide et elle l'a toujours fait, hein, même quand on était adolescents, heu heu, je pense que j'ai eu à gérer, heu, certaines, heu, émotions que, heu, que que je n'aurais pas dû. Heu, et non voilà exactement et et finalement ouais je je suis, heu, je suis restée là-dessus, heu, donc j'avais quand même ce ce rôle, heu heu, ce rôle d'aînée, heu heu, quelq quel quelque part et heu, donc je s cherchais à sauver, heu heu, à à sauver ma mère, heu, quand elle était, heu, dans des situations, heu, compliquées et heu et par rapport à mes frères et sœurs derrière ben, voilà j'ai, heu heu, j'ai gardé un peu, heu, voilà, ce ce rôle, heu, de de de femme indestructible qui qui était toujours là pour, heu, pour pour les autres donc, heu, voilà c'est c'est une situation dans laquelle enfin voilà je te dis, qu'on m'a mise dedans, hem, mais, heu, je le comprends aussi hein, ouais.
Oui, mais c'était pas ton rôle, quoi. Parce qu'à la base, c'est est-ce que c'est toi qui es allée justement, heu, vers, heu, vers ta mère pour, heu, être un petit peu, bah, son son bouclier et son soutien, ou est-ce que c'est elle qui t'a demandé, heu, de venir, heu, ver bah, vers elle en tout cas? Pour pourquoi toi justement par rapport, heu, à tes autres frères et sœurs?
Parce que j'étais là. Heu, c'est vrai que mon frère, heu, bah voilà, il a eu il faisait sa vie, heu, d'adolescent, il allait jouer au foot, heu, il était tout le temps dehors, heu heu, donc il voyait pas forcément on va dire voilà les, heu heu, les les les quelques problématiques émotionnelles et puis justement on est aussi dans le sur sur le thème de des des émotions, des sentiments, donc, heu, c'est, hem, heu, c'est un petit peu, heu, compliqué parfois à cerner, tout le monde n'est pas capable, heu, aussi en fait, de de voir que quelqu'un ne ne ne ne va pas bien et et et moi j'ai appris alors je sais pas si c'est quelque chose que j'ai développé ou que j'avais presque, heu, natur na naturellement, mais j'avais ce 6e sens, qui, heu, qui me permettait de voir, bah, que quelqu'un n'allait pas bien, heu, et heu, et et derrière ben voilà, effectivement quand, heu heu, ma mère je la sentais peut-être, heu heu, voilà, pas dans ses, heu, dans ses baskets, heu, ben, je j'allais, heu, naturellement essayer de la réconforter. Non, elle ne m'a pas, heu, demandé clairement voilà de de lui venir en aide, mais, hem, c'est ça ça a fait partie finalement de, heu, de de notre relation, heu, mère-fille, heu, de de de de enfin voilà que que je sois là en tout cas, heu, un peu au-delà de mon rôle de de de fillette, heu, à l'époque et heu, bah derrière, voilà ça s'est, heu, ça s'est transformé où, heu, bah, c'est heu heu, je suis à ce poste-là, heu, enfin voilà c'est, je
Oui. Plus naturel. Oui, c'est maintenant ton «rôle» entre guillemets, heu, adjugé vendu, quoi.
Exactement. Voilà c'est ça. C'est ça.
Et je sais pas si si tu en as parlé- je crois pas- et si c'est pas indiscret, hem, tu n'as pas, heu, de papa ou, heu, il était pas là pour, heu, pour aider ta maman?
Alors non c'est vrai que j'en ai pas parlé mais si, si, il a toujours fait partie du décor mais, heu, voilà, je pense un peu comme mon frère, heu heu, il il ne sent pas forcément le le les les émotions négatives, donc du coup, heu heu non. Non, non. Bon après, heu, on va pas se mentir, c'était aussi, heu, principalement lui aussi la cause du problème. Donc, heu, voilà, donc c'est, heu, c'est c'est c'est tout un voilà un schéma, heu, compliqué, heu, à à aborder- bon surtout à un âge aussi jeune, quoi- et heu
Et ta mère, elle lui en parlait pas? Ouais. Ah oui, OK. Oui, compliqué.
et heu, et derrière, heu, voilà je je prenais soin de de de ma mère et quand mes mes frères et sœurs grandissaient donc moi forcément j'avais, heu, j'avais j'avais de l'écart, heu, un écart d'âge avec eux. Heu, bah je ouais, on est 5 on est 5 donc, heu, voilà, il y a plusieurs équipes- il y a mon grand frère et moi et puis après bon il y a les, heu, les les 3 derniers, heu, ouais, qui sont beaucoup plus jeunes, on a, heu, allez entre 10 et 15 ans d'écart donc voilà ce que
Oui, parce que vous êtes combien dans la fratrie? 5. Ils sont beaucoup plus jeunes? OK. OK. Oui donc oui, il y avait vraiment que «toi» entre guillemets de avec un âge, heu, en tout cas où on pouvait parler, heu, c'est pour ça, en fait. OK, je comprends mieux.
Ouais. C'est ça, ouais, en termes d'interactivité, heu, je pense que voilà je je j'a j'a j'avais le bon, heu, j'avais le bon statut, mais, heu, peut-être qu'émotionnellement, voilà, j'étais, heu, j'étais absolument pas prête à entendre, heu, beaucoup de choses non plus. Heu, mais voilà, j'ai, heu, j'ai j'ai su montrer, en tout cas, que j'étais forte et que je pouvais entendre beaucoup de choses. Heu, alors qu'en avec le recul, heu, non, tellement pas, non, j'aurais bien voulu, heu, voilà rester plutôt dans mes dessins animés et sur mes, heu et mes jeux de poupées et heu, et et aujourd'hui ouais c'est ça et et et aujourd'hui, bah voilà, j'aimerais, heu, maintenant que tout le monde a grandi, tout le monde est un peu construit un peu émotionnellement aussi, bah, j'aimerais quelque part, alors, je ne peux pas parler de remboursement, mais, <chuckles> heu, mais mais voilà.
Mais c'est normal. Oui. Oui, ça a pesé, malgré tout, quoi. Non, mais passer de la sauveuse à la sauvée quoi, en quelque sorte un petit peu.
Exactement. C'est ça. C'est ça. Voilà qu'on qu'on entende un peu, heu, ce dont j'ai besoin et hem et heu, et et et peut-être ce qui m'a manqué et ce que je voudrais aussi pour la suite parce que ben, même si aujourd'hui, on ne vit plus ensemble, on est, heu, peut-être un petit peu tous, heu heu, séparés et pris dans dans dans nos vies, heu, dans dans nos vies à chacun. Heu, c'est, heu, c'est ça ça reste important en tout cas d'avoir, heu heu, des liens, heu, des liens familiaux, heu, hem, heu, comment dire? Heu, profonds, heu et heu, et et pour moi voilà, heu, garder, heu, garder mes mes besoins émotionnels pour moi j'ai l'impression finalement de leur mentir et de ne pas enfin je sais pas si si vraiment je peux parler de mensonge, mais c'est, heu heu voilà c'est ça, oui, en fait, je voudrais faire t ouais, je voudrais faire tomber le masque tout simplement, et heu, et heu, et leur montrer aussi quelque part que je j'ai j'ai j'ai j'ai une un peu de un peu de faiblesse. Donc je, heu, je je relativise enfin je, heu, je, mmh, je je pèse mes mots, mais ouais, voilà c'est ça, c'est, heu, c'est, heu, on a on a toujours un peu de mal avec, heu, av avec ce mot là. Alors que bah, finalement je pense qu'il y a rien de plus humain que, heu, que d'avoir des moments, heu, des des moments un peu, heu, dans le bad. Et heu, on peut pas être toujours, heu, toujours au top, hein, et heu, et et et oui enfin voilà, selon, heu, les les les derniers, heu, éléments, en tout cas de de de ma vie actuelle, je sais que, heu, j'aimerais avoir un soutien, heu, un un soutien de de de ma famille, heu, leur montrer que ben non, je ne vis pas, heu, toutes les choses, heu, avec, heu, le sourire, il y a parfois, heu heu, des moments où, heu, ben voilà, quand je dois gérer beaucoup de choses, ben voilà, je je craque tout simplement, et heu, et leur montrer cette facette, heu, de moi, ça serait une manière, ben finalement de de rétablir les, heu, les les fondamentaux de la famille, hein. Je pense en tout cas.
Oui. Oui je pense que c'est important, ouais. Ouais, c'est ça. Mais tu as toujours gardé pour toi en fait, d'une certaine façon. Tu as pas tu as jamais pu te confier. Je te rassure, c'est pas de la faiblesse, c'est voilà. Clairement. Ah non, c'est sûr. Ouais non, mais je comprends complètement et on sent que justement, heu, bah, c'est c c qu'est ce qui t'a un peu forgée et conditionnée, heu, et du coup, bah, t'as dû garder beaucoup pour toi, et justement là, hem, parce que tu ressens, heu, le besoin donc de passer de- comme on disait, de la sauveuse à la sauvée, en quelque sorte- hem, de quoi tu voudrais parler, heu, concrètement là, heu, si c'est pas indiscret et plus précisément et heu, à qui surtout tu voudrais en parler?
<clears throat> Alors, heu, là, si je te donnais un exemple concret, alors je suis, heu, brouillée avec ma sœur, heu, depuis, heu heu, de depuis plusieurs mois et heu, et en fait, j'aimerais, heu, que mes parents se rendent compte que c'est une situation qui qui me blesse par défaut oui bien sûr, heu, oui oui, heu, malheureusement ils é ils étaient là, heu, lorsque lorsque la d la dispute est a a eu lieu. Alors, heu, c'est parti d'un sujet anodin mais, heu, voilà, c'est ça s'est transformé, il y a eu un effet boule de neige, heu, et et et concrètement, heu, par défaut, j'ai montré, heu, l'image de la personne dure, heu, qui, heu, qui n'était absolument pas touchée, heu, et heu, et et aujourd'hui, en fait, j'aimerais revenir sur cette image-là, heu, qui qui n'est pas vraie parce que ben ma sœur me manque et j'aimerais, heu, voilà, qui voilà, qu'ils qu'ils qu'ils comprennent que, heu heu, tout ce qui s'est passé, heu, à à cette époque-la je je je je je le regrette et que, heu, j'aimerais, heu heu, qu'ils qu'ils m'aident en quelque part à à reconstruire, heu, les les les choses, en fait. J'aimerais qu'ils interviennent, pour moi, heu, pour rétablir, heu, pour rétablir la communication, ouais.
OK. Ils le savent déjà que vous êtes oui. Alors que ça s'est produit. OK. Oui, tu as envie de briser cette carapace, en fait, que tu t'es construite. Oui. Et t et tu as déjà tenté, malgré tout, heu, de de leur parler de ça, ne serait-ce qu'un tout petit peu, ou est-ce que justement c'est que, pour l'instant, tu d n'oses pas de de vraiment de peur qu'on te prenne, heu heu, bah, vraiment qu'on qu'on ne comprenne pas, finalement?
Oui. Heu, alors je je le je l'ai évoqué, donc enfin, voilà, mais heu à l'époque j'étais encore trop dans l'émotion, heu et je pense que le message, heu, le message n'est pas passé. Heu, ma famille, en fait, a un peu tendance à à à bloquer, on va dire, sur, heu, la forme et non pas sur le fond et heu et et du coup, heu, du coup, non, ils ont pas ils ont pas forcément compris, mais, heu, ouais, mais je pense qu'il faut que je
Oui.
que je trouve, heu, aujourd'hui, heu, les, heu, les les mots pour, heu, pour essayer de leur faire comprendre un peu où est-ce que j'en suis et heu et et tout ce que ça provoque en moi, finalement, cette, heu, cette rupture. Ouais.
Bah oui! C'est ça. Je pense que ça vaut la peine, là, que tu te remettes à la limite à un moment donné, heu, au calme avec eux, posés, et que tu puisses justement, heu, vider complètement ton sac, tu vois? C'est ta famille, justement, ils malgré tout, même si t'as pas forcément cette impression, heu, telle quelle, ils te comprennent et ils sont là pour, heu, pour te soutenir.
Ouais. Bon, écoute, dans tous les cas je te remercie énormément pour ton écoute, ça a été vraiment, heu, précieux d'entendre tous tes conseils.
Bah, écoute avec grand plaisir, en tout cas.